Allora, io ti vorrei chiedere: in che modo la nostalgia influenza cosa guardiamo secondo te?
Io ti porto ti porto come come esempio, la mia esperienza personale di di cinquantenne. Q quindi, che ha vissuto anche l'epoca pre social, pre ehm, pre internet, quindi dei non nativi digitali, quando dovevi aspettare magari 1 settimana, per vedere il tuo telefilm preferito Esatto, sì. Ehm, ti parlo comunque, quando io avevo son cresciuto negli anni 90, e tendenzialmente adesso, ehm, capita mi capita magari di di andare a ripescare qualche qualche episodio di di qualche serie, ehm, su YouTube, ehm, magari oppure su Amazon di di qualche telefilm vecchio, ehm, a a parte il classico canale 27 che c'è, però quello, è un altro discorso però, a me ogni tanto capita, ehm
Mh, il prossimo episodio, mh.
sai, ci sono anche magari serie molto belle, tipo Romanzo Criminale, che hanno fatto 15 anni fa
Mh-mh. E quindi, ti piace rivederle. Sei uno che che riguarda un po' le cose già viste.
ehm, boh. Tì, anche perché io non ho abbonamenti tipo Netflix o o Sky. Ehm, io sono uno che preferisce più stare all'aria aperta che e quindi, non ho questi tipi abbonamenti. Però ho il classico abbonamento di Amazon Prime, ehm, dove c'è, mhmm, c'è un po' da scegliere per ehm, ogni tanto vado a ripescare nei nei film vecchi, ehm o in qualche telefilm vecchio.
Okay, quindi diciamo che secondo te, è un po' la nostalgia, no, a spingerti a rivedere questi film o queste serie, un po' come hai definito tu, vecchi, ehm, del passato, che comunque hai già visto. Del passato che può essere recente, come 15 anni fa. Che poi, i numeri di serie diciamo così, ehm, adesso forse 15 anni sono tanti, no, visto che, ehm, le piattaforme, ehm, le produzioni adesso si sono tanto velocizzate e comunque c'è un continuo rilasciare serie nuove, ehm, ed è facile che quelle che magari sono uscite 3 anni fa, già siano considerate delle serie, ehm, "vecchie" tra virgolette, o no?
Sì, ehm, c'è una mhmm, io la definirei quasi una bulimia di di serie, ehm, fai anche fatica a a a starci dietro. Io, non ci sto dietro, perché n no non non lo faccio neanche ehm, però, sai, magari le generazioni più giovani, come i trentenni così i ventenni che ci marciano un po' su, ehm, e loro, ehm, le le masticano e quasi le divorano. Perché magari, ehm, sai, comunque le te le puoi vedere, ehm, tutte di di fila. Ehm, a me, m'è capitato di vedere qualche serie allora, non nuovissima, ehm, però diciamo recente degli ultimi 5 o 6 anni. Tipo: ehm, L'Uomo Nell'Alto Castello, che è bellissimo ehm, oppure una un po' più un po' più frivola che ha ha spaccato, ehm, che era, Emily In Paris, su Netflix
Mh-mh, sì.
tramite l'abbonamento di di mia sorella, perché dovevo stare con mia mamma che a casa di mia mamma che non stava bene. E quindi, mi ha dato l'accesso all'abbonamento di Netflix. E sai, ne vedi una, va beh, ma ne vedi 2-3, poi t'accorgi che hai fatto le le 2 di notte
<chuckles> Sì.
Ehm, sì. Ehm, questa cosa qui che non ha freni è è un po' è bello, perché comunque, ehm, la cosa ti intrippa. È come vedere alla fine è come vedere un film. Perché se vedi 4-5 episodi, è come vedere un film, e
Si, infatti. Perché tante volte, sai, mhmm, magari, mhmm, tu dici, no: "Preferisco vedere un episodio preferisco vedere una serie, perché non ho tempo per un film, non ho 2 ore di tempo, eh, liberi in questo momento." E poi, magari in realtà, <chuckles> vedendo la serie ne guardi 4-5 episodi. Magari vai anche oltre le 2 ore, ehm, che in cui sarebbe durato il film, o no?
Io mi ricordo, quando ho conosciuto Romanzo Criminale, ehm, che, mhmm, lo guardavo, ehm, sul canale 27, proprio quella sensazione che sai, lì comunque dovevi magari facevano anche 2 tr 2 puntate, 3, perché è un canale a tema. Però, comunque, ehm, te li sparavi tutte, ehm, ehm, e quindi, non t'accorgevi che il tempo passava. Quando non t'accorgi che il tempo passa, vuol dire che ti ha pre ti ha preso.
Mh. <chuckles> Che il prodotto è f è ben fatto, è buono o comunque rispetta un po' i tuoi gusti. Quindi, ti ti metti lì, ehm, e continui nonostante magari poi di fatto un ehm, se se soprattutto se uno li vede quando è tardi la sera, magari ignora anche la stanchezza, no, perché quella cosa ti prende talmente tanto che tu vuoi continuare a guardare.
Iri e poi ovviamente non c'è non c'è pubblicità, ehm, e quindi vai liscio vai liscio come l'olio.
E quindi diciamo che, ehm, il ruolo secondo te delle piattaforme, degli algoritmi, è positivo o è negativo, nel modo in cui oggi vengono fruiti i contenuti? Visto che comunque, abbiamo parlato del modo in cui, ehm poi di fatto, se tu inizi a vedere qualcosa, ehm, ti porta questo questa, mhmm, modalità visto che gli episodi sono comunque tutti rilasciati nello stesso giorno, ehm, sulle piattaforme a vederli tutti di fila. Secondo te questa cosa è positiva o è negativa e perché?
Beh, allora, ehm tecnicamente è positiva, perché ti dà la poss molta più possibilità di scelta, ehm, rispetto a a a agli ann a a quando ero gi giovane io. Ehm, però forse in un certo senso, ehm ti, mhmm sai, è come quando hai le le cose sempre a disposizione, ehm all'epoca, ehm, c'era proprio l'attesa e quindi, sai, al giovedì facevano qualche serie su Italia 1, quindi aspettavi il giovedì. Ehm, sai, è una cosa un po' retrò, eh, comunque. Perché comunque la ehm, cioè, ehm, il mondo va avanti, ehm, sai ehm, i ehm, magari io, quando ero giovane, in quegli anni, ehm, c'erano i nostalgici, quando c'erano i 2 canali della Rai negli anni 70, e magari facevano del degli sceneggiati che facevano anche 15-20.000.000 di spettatori. Perché, o guardavi quello, o guardavi fuori dalla finestra.
Mh-mh. Certo. <chuckles> Mh-mh. <laughs> Quindi dici, le alternative erano quelle 2 e la gente magari preferiva guardare, piuttosto che fuori dalla finestra che era sempre uguale, un po' di tv. <chuckles>
Eh, sì. C'erano degli ascolti pazzeschi all'epoca e, sai, m io mi ricordo sai, per alcune serie televisive, ehm, negli anni '90 magari facevi anche 7, 8.000.000 di telespettatori e ni in una serata, ehm, tu immagina anche il ritorno pubblicitario per chi faceva le pubblicità durante ehm, durante la messa in onda. Adesso è tutto è tutto spezzettato, proprio eh ehm, quindi cioè, io ti ci perdi quasi, alla fine, perché, ehm, io ho ho una piattaforma sola che è è Amazon, però, ehm, dentro c'è una marea di di film, serie e a me piacciono i film storici, ce ne sono un po' ce ne sono molti su Amazon, e ogni tanto vado a pescare qualche qualche classico vecchio che che mi piace, di cui magari ho anche il il DVD nel nel cassetto, che non si usa più però, ehm, me lo tengo lì.
Mh-mh. Sì, infatti che mh-mh, scusa. Mh, però qualche volta, magari, ripescarlo fa parte sempre di quella cosa un po' nostalgica di andare a rivedere anche utilizzando gli stessi mezzi. Ma, mhmm, tu pensi che, ehm, queste piattaforme quindi, noi abbiamo parlato di Netflix, abbiamo parlato di Prime ehm, di Amazon Prime, tu pensi che queste piattaforme vadano un po' a sfruttare la nostalgia, ehm, dei dei prodotti ui di cui abbiamo parlato un po' più tradizionali, un pochino più antichi? Perché molto spesso, capita che vengano rilasciati, ehm, o dei remake, mhmm, o dei reboot, e quindi vanno a riprendere un film o una serie del passato, e a crearne una nuova versione, no, ecco tu pensi che vadano proprio a sfruttare la nostalgia di di coloro che sono affezionati? Oppure, nello stesso tempo questa sia un'arma a doppio taglio? Visto che poi, di fatto, magari gli affezionati della serie originale non sono poi così propensi a vedere il rifacimento.
Eh Ehm, innanzitutto devo dire che, ehm, ha ha creato ha dato nuova vita a queste serie vecchie, ehm, che puoi ri che puoi rivedere, ehm, anche, ehm, da non da un lato economico per per chi le aveva prodotte. Ehm, per esempio, ti faccio un caso tipico: cioè, p sempre parlando di Romanzo Criminale, che ha da molti è definita "la più bella seria, ehm, fatta in Italia" adesso la puoi acquistare su Amazon Prime tutta a un so, sai quei prezzi da da 7, 8 € che, ehm, te la te la vedi tutta senza pubblicità, ehm, perché, ehm <sucks teeth> sui remake sono sempre stato un po' un po' dubbioso, ehm
Mh-mh.
non mi ricordo remake di successo di l di serie televisive o que io adesso stiamo parlando di serve televisive però, ehm, di solito i remake li fai anche molto sui film, s ehm, però u serie televisive che hanno remake a fatti con a distanza di anni, non mi ricordo, ehm, successi clamorosi. Cioè, successi clamorosi magari sì pelli però, comunque, ehm, non che abbiano lasciato un segno particolare, ehm, sai
Mh-mh. Mh, uno di successo. Mh. Okay. E e poi magari ultimamente c'è, mhmm, quella tendenza a fare dei remake di film in formato poi di serie TV.
Ah, questo mi sfugge, sai, sinceramente. Ehm, tipo cioè, fai un film, una serie tv, non lo so, non no non conosco questa, ehm
Mh-mh.
ehm, questa
Tendenza? Ma, ehm, perché, mhmm, è stato abbastanza, ehm, recente penso come fenomeno che, ehm, le piattaforme vadano a creare dei remake di alcuni film, ehm, però in formato di serie TV in modo poi da, ehm, allargare un po' la trama, no, perché magari la sensazione che si aveva con certi film, soprattutto tratti dai libri, era che fossero, mhmm, con poco respiro, no, che la trama fosse un po' troppo compatta, che avessero fatto dei tagli importanti, ehm, invece proprio con questa tendenza della serialità, ehm, hanno avuto modo di allargare un po' queste trame, magari andare a concentrarsi anche su, ehm, particolari che nel film non erano stati, ehm, centrali invece poi, ehm, dare spazio anche ad altri personaggi, no, che magari restavano sullo sfondo e invece in queste serie hanno un ruolo più, ehm, predominante.
questa tendenza. La cosa, penso, in interessante, perché comunque, ehm ehm, o è vero o ovviamente nel nel film hai quello spazio di 1 ora e mezza, 2 ehm, 2 ore e mezza al massimo, ehm, per per tirar fuori, diciamo, ehm, fare la sceneggiatura, mentre nel nel telefilm il cla il t lo chiamo telefilm, perché questa er era la definizione italiana di di una volta la nella serie TV puoi approfondire perché puoi fare non so de ehm, 10 episodi, 15, 20 e per uno sceneggiatore riesci più an a entrare nei nella profondità dei personaggi, degli eventi che ovviamente in un film devi devi devi dic cercare di riassumere nella nelle 2 ore che ti dà il il film. Questo allora, non ne conosco di casi sinceramente, però, ehm, adesso che me lo dici è una cosa, secondo me positiva.
Okay sì, perché magari, mhmm, c'è magari un personaggio secondario che tu in un film avevi amato anche se poi, di fatto, ti avevano dato poco di lui, no, quindi magari in questo modo si può, ehm, centrare l'attenzione anche su questi personaggi un un po' secondari, ecco.
Poi Chiamalo forse spin off quando tirano fuori una una seconda una serie da ra mhmm, da qualcos'altro, ehm, per approfondire u ehm
Sì. Si, sì, sì, sì, sì. Mh-mh.
Sai, adesso non ho proprio un non mi viene in mente u qualcuno in particolare, però comunque è vero, d cioè, da, ehm, s forse hai ragione tu, da da film a telefilm, ehm, si riesce più ad approfondire che fare il contrario dove, ovviamente, devi devi riassumere in tutto in 2 ore.
Mh-mh, infatti. Beh guarda, ti ringrazio perché questa conversazione è stata molto interessante.
Cere per me tirare fuori questi argomenti, ehm, grazie a te e un saluto.
<chuckles> A presto.